Kan ya sebagai, sebagai manusia biasa ya kan. Kadang, eee, iya, adalah sedikit perasaan bersalah kalau kita bohong-bohong itu adalah perasaan bersalah. Nah, untuk menghilangkan perasaan bersalah itu, ah, itu tuh itu gimana tuh?
Iya. Oke, benar, iya. Heeh. Heeh. Eee, ini susah sih karena bener banget kata, Masnya. Kalau kita bohong sih sebenarnya ada banget rasa merasa, eee, rasa perasaan bersalah tuh pasti ada karena kita manusia kan. Ya cuman cara ngehilanginnya itu, eee, kita pikir-pikir aja sih efeknya lebih bagus gimana. Kalau misalnya kita jujur nih, kalau misalnya kita jujur sepenuhnya itu bakal jadi, itu bakal tambah ngerepotin kita kan, kit it kita bakal banyak dapat mudaratnya. Jadi ya, sebenarnya kita kita tuh harus mikirin diri kita sendiri dulu, kita harus ingat-ingat dari apa yang kita lakuin ini walaupun kita nggak jujur itu lebih ngasih benefit banyak buat kita. Gitu sih, itu sih yang paling yang paling cara yang paling ampuh gitu, cara yang paling ampuh. Iya, <chuckles> tanpa merasa bersalah, gitu. <laughs>
Mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Mhm, i biar kita jadi iya, ti tidurnya tuh nyenyak ya kan. Mmm. Nah, Nah, dalam urusan apa ya, tidak jujur ini kan
Mhm.

Oke.
Dan, kenapa, alasan kamu untuk berbuat seperti itu?
<sucks teeth> Aduh gila, aduh ini pertanyaannya dalem banget ya, dalem banget sih jujur ini. Nah, jadi sebenarnya aku banyak banget ya, momen-momen di mana aku harus lebih baik diam daripada, eee, ngomong jujur. Tapi karena iya, karena aku sendiri orangnya tuh lumayan, apa ya, nggak bisa nyampein pendapat karena takut orang or orang-orang tuh berseberangan pendapatnya sama aku. Atau, mmm. Tapi, mungkin aku ceritain satu momen aja ya. Ini nggak jauh-jauh dari, masalah romansa. <laughs> Oke. Jadi dulu aku wak waktu SMP, eh, SMP, SMA. Aku waktu SMA itu punya, hubungan sama 1 orang.
Wah. Mmm, iya. jujur, mhm. Oh. Nah boleh, boleh boleh. Ah, maaf. Maaf maaf, boleh boleh boleh boleh boleh. Ama siapa?
Dia kita nggak mung
Mu murid juga tapi kan, bukan guru?
Nggak nggak, masa guru dong nggak masa guru sih. Kena kasus dong kalau gitu. <laughs> Iya.
Ah,. Heeh. Ya, siapa tahu kan. Nah. <laughs> Murid murid, ma sama murid. Ih, nah, terus terus.
Iya, jadi. Iya, mungkin cara ngebangun hubungannya itu salah, dan akhirnya itu ujung-ujungnya jadi toxic gitu. Nah, jadi, toxic banget, parah. M misalnya nih
Oh. Heeh, ya kan. Kenapa ngebangunnya salah, maksudnya gimana nih? Mmm, awalnya salah, apa?
Ngebangunnya yang salah karena iya, kita dari awal tuh sama-sama posesif, posesif banget. Kita tuh enggak ngasih ruang berkembang satu sama lain, kita tuh enggak ngasih ruang kepercayaan satu sama lain. Jadi, ya ujung-ujungnya, eee, berantem terus kan. Nah, karena berantem terus tuh, masalah cemburu-cemburuan, masalah nggak percaya. Ya, ujung-ujungnya ada di momen kita tuh capek gitu, sama, mmm, marah-marahnya dia, protesnya dia. Jadi, di momen-momen kayak gitu sih biasanya aku lebih baik diam daripada jujur.
Mmm. Oh, o o. Ya ya ya. Heeh heeh.